Nonostante fossi super socievole, spesso e volentieri me ne restavo in panchina, perché proprio ero un disastro, te lo giuro. <chuckles>
Sì. Mh-mh. Sì. Eh, no, ti capisco, ti capisco. Infatti c'era sempre quel momento in cui magari si facevano le squadre, e non non ero mai tra le prime ad essere chiamata in una squadra o l'altra. Mh-mh.
<chuckles> No, assoluta Sì, sì, sì no, esatto, esatto. Io, proprio, ho sempre avuto questa avversione. Poi, ecco, ci vedo molto poco, quindi tutto quello che, uhm, implica, ehm, il prendere al volo una palla che arriva da lontano, per me è problematicissimo, perché proprio non la <chuckles> non la vedo arrivare, quindi è un p un disastro. <chuckles>
Mh-mh. Sì. Mamma mia. Sì, sì. Mh.